अ, जी, अ, मेरे लिए अ, त्योहार बहुत मायने रखते हैं और त्योहार मुझे बहुत अच्छ पसंद है। अ, खासकर परिवार के साथ सेलिब्रेट करना और अपने कज़न्स के साथ मस्ती करना और खासकर मुझे दिवाली बहुत पसंद है, होली भी बहुत पसंद है और खासकर दिवाली। जब अ अ, दिवाली के 15-20 दिन पहले ही पूरी साफ साफ-सफाई होती है घर की और फिर नए खासकर पेंट होते हैं घरों पे और फिर लाइटिंग होती है और वो जो रौनक होती है ना बहुत अच्छी लगती है, एक अलग वाइब देती है आपको। और फिर हम सारे गेट पे फ्लावर लगाते हैं, डेकोरेट करते हैं सारे पूरे घर को और दीये लगाते हैं, जहाँ घरों पे जब अब मुझे भी पसंद है अपनी बहनों के साथ, मम्मी के साथ मिलकर लगाता हूँ, पसंद है अ, घरों पे ना फिर हम सब शाम में मंदिर में जाते हैं, फिर पूजा होती है, फिर पटाखे जब बजते हैं, छतो तब छत पे आप जाते हो तो बहुत अच्छा लगता है, एक अलग वाइब आती है, हर जगह रोशनी ही रोशनी। हाँ, थोड़ी-सी पॉल्यूशन होती है पर ठीक है, आपको अच्छा लगता है छत पे जाके। <chuckles>
अच्छा। हुँ, बिल्कुल, हुँ। हुँ, बिल्कुल, <chuckles> कोई बात नहीं, हाँ। अ, तो आपको कौन-सा एक्टिविटी सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? जैसे, अम, अ, वहा अ, पूजा के टाइम पे हम खाना भी बनाते हैं, अच्छी-अच्छी मिठाइयाँ बनाते या अ, जाके जब खरीदते हैं, अम, ब जो मिठाइयाँ या पटाखे खरीदते हैं या क कौन-सा एक्टिविटी आपको ज़्यादा पसंद है सबसे? <chuckles> हुँ।
जी, हाँ। <chuckles> सच बताऊँ तो मुझे पटाखे बजाने में बहुत ज़्यादा मजा आता है, ठीक है। हाँ, थोड़ी-सी पटाखे थोड़े-से मस्ती में बजाता हूँ बजाते हैं, जैसे आलू बम हो गया <chuckles> और अ, स्काई शॉट सारे हो गए और तो मस्त मजा आता है बजाने में और फिर चटाई जो बजती है और फिर सब भाई-बहन साथ में खेल रहे होते हैं और हम हम लोग ऐसा खेलते हैं ना कि मतलब कि अ, मिर्ची बम नहीं आती, मिर्ची बम, तो हम लोग आधा टीम उधर हो जाता है, आधा टीम इधर हो जाते हैं। ठीक है, छत पे ही और फिर एक-दूसरे के ऊपर हाँ, अ अगरबत्ती से जला जला कर फेंक हाँ, हाँ, एक-दूसरे पर फेंकते हैं और पूरा अ, पटाखा वार होता है एक-दूसरे के ऊपर। <chuckles>
अच्छा। <chuckles> हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, हाँ, हाँ। वो जो छोटी वाली है। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। ओह! <chuckles> मज़ा आता होगा, आप क्या बनाते हो, बनाते भी हैं क्या कुछ लोग घर में बनाते हैं ना?
अ, नहीं, पहले करते थे हम लोग, ट्राइ करते थे कि मसालों को मिक्स करके रैपर में करके ऐसे अब नहीं करते, पहले बचपन में करते थे। अब तो रेडीमेड आ जाती है फिर हम लोग खेलते हैं एक-दूसरे के साथ। अभी भी थोड़ी-सी बचपना बची है तो खेल लेते हैं। हाँ। <chuckles>
पटाखे, न ऐसे क अच्छा, हुँ, हुँ। हाँ। हाँ। वो भी मज़ा आता होगा ना, उनग मने बनाने में एक वो एक अलग मज़ा है, है ना?
जी।
<clears throat> हुँ, हुँ।
थोड़ी-सी बचपना है, तो थोड़ा-सा कर लेते हैं अभी भी व वरना कहीं न कहीं हम सब एक जगह पे काम पे हम सब बिज़ी हो गए हैं तो उतना टाइम स तो किसी को मिलता नहीं है। अ, तो इंसान को थोड़ा-सा मुझे लगता है त्योहार आपको एक टाइम देते हैं थोड़ी-सी अ, खुलने की, मस्ती करने की और अ, फैमिली टाइम कहते हैं जिसे मुझे लगता है वो मिल जाती है।
हुँ।